Ja, du, ich habe mal 'ne Frage. Ähm, <chuckles> äh, du bist ja auch 'n Mann. Und scheinbar scheint es bei den Männern, glaube ich, öfters verbreitet zu sein. Aber, ähm, na ja, ich schnarche halt. Ich weiß zwar gar nicht, wie schlimm weil, ich merke es ja nicht, aber
Mhm.
meine meine Partnerin- und das ist jetzt auch nicht die 1. - äh, die stört das ganz schön.
Mhm.
Äh, so dass sie dann auch nicht also, sagt schon, sie kann nicht einschlafen, beziehungsweise wenn sie dann nachts aufwacht und ich bin am Schnarchen, dann kann sie eben nicht wieder einschlafen.
Mhm. Okay. Ähm, seit wann schnarchst du denn? Was glaubst du denn, wann das ungefähr angefangen hat?
<chuckles> Ja, keine Ahnung. Das ist schon, hm also gesagt haben mir das sch eigentlich schon ich glaube schon mehrere
Mhm.
in mehreren Partnerschaften. Äh, es waren jetzt nur nicht alle, äh, jetzt irgendwie so so sensibel. Also, deswegen ist jetzt die Frage, äh, ja hat sich das verändert oder, äh, sind einfach nur die Menschen unterschiedlich, hm, sensibel. Das ist jetzt halt 'ne andere Frage, ne? Ka das kann ich jetzt nicht beantworten. Aber ich sage mal, d äh, definitiv schon länger, ne, um's <chuckles> den Zeitraum einzugrenzen. Es ist schon länger, so.
<chuckles> Also, ich glaube ja. Okay. Okay. Also, ich glaube schon, dass äh äh, also sowohl als auch. Ich glaube schon, dass sich das über die die Jahre verändert. Das, äh, Schnarchverhalten. Ähm, aber ich denke auch, dass es Menschen gibt, da auf jeden Fall empfindlicher sind als andere. Ähm, das denke ich schon, dass es das gibt. Schnarchst du prinzipiell nur nachts, oder we auch wenn du jetzt mal vielleicht 'nen Powernap machst oder mal nachmittags mal kurz deine Augen zumachst, oder ist das nur nachts?
Also, ich glaube, dass es nur nachts ist, wobei das vielleicht tagsüber bei so 'm Power Nap aber das ist ja eher im Sitzen.
Hm.
Hm, also, das w ja also, könnte sein. Ja, aber das ist natürlich auch nicht die normale Schlafposition, ne? Da ist dann sowieso der Hals 'n bisschen weil das hat ja was mit dem Rachen
Mhm.
Rachenraum, ne, mit der w zu tun.
Ja. Ja, genau, bisschen fehlende Mu muskulatur. Ähm, aber auch da ist ja die da gibt's ja die unterschiedlichsten Faktoren, die da reinspielen, ob man Raucher ist, ob man Übergewicht hat, ob man es gibt's ja die unterschiedlichsten Dinge, ähm, die da passieren können, warum man schnarcht. Ähm, deswegen, habt ihr g also, geht ihr immer zusammen ins Bett? Oder ist das unterschiedlich von der Uhrzeit her?
Ne, in der Regel gehen wir zusammen ins Bett, ja.
Okay. Vielleicht bestünde ja die Möglichkeit, dass, äh, deine Partnerin vielleicht 20 Minuten, 1/2 Stunde vorher ins Bett geht?
Hm, das das wäre 'ne Möglichkeit. Meistens ist eher andersrum. Meistens ist es so, dass wir eigentlich, ist ja 'n ko komisches Wort, eigentlich schon im Bett sind, aber dann sagt sie: „Ah, ich muss noch mal runter.” Ja, keine Ahnung, ich hm, sie braucht meistens noch was zu trinken
Mhm.
und dann verschwindet sie nochmal runter in die Küche und na ja, ich ich glaube eher, sie guckt dann auch nochmal irgendwie auf <chuckles> nur damit ich es nicht mitkriege auf Instagram oder Facebook, keine Ahnung. Ähm, weil sie genau weiß, dass ich das über A nicht gut finde, B, ist auch nicht gut für 'n Schlaf, aber anderes Thema, aber gut, ist ja 'n erwachsener Mensch.
<chuckles> Ja, ja.
Äh, will ich mich auch gar nicht drüber aufregen. Aber meistens ist es dann so, dass sie dann dass ich dann auch schon viel weiter bin. Stimmt, äh, das ist eher genau andersrum, dass sie dann halt später hochkommt und ich bin dann eh schon
Mhm.
vielleicht noch nicht eingeschlafen, aber zumindest so schon so 'n bisschen weg gedöst, ne?
Mhm. Und ist es dann vielleicht wäre das ja erstmal schon mal 'ne Option zu sagen, okay, vielleicht, äh, geht die Partnerin halt einfach schon 'n bisschen eher ins Bett, 20 Minuten, m meistens reicht das ja schon, wenn man eh müde ist. Ähm, und vielleicht klar, Tiefschlaf-Phase ist da auf jeden Fall noch nicht erreicht, aber bei dir dauert's dann vielleicht auch noch 10 Minuten, 15, 20, bis du dann wirklich eingeschlafen bist. Das heißt, da wären ja schon mal 40 Minuten, äh, Vorsprung, die man da ja nutzen könnte um vielleicht dann schon in die Tiefschlaf-Phase zu fallen. Und dass, äh, deine Partnerin vielleicht dich dann dadurch, ja, stört, wenn oder vielleicht sogar aufgeweckt wird, weil das ja für beide Seiten nich nicht gut, ähm, wenig Schlaf. Merkst du körperliche Symptome aufgrund deines Schnarchens, dass du irgendwie gerädert bist, dass du Ja, müde bist, Halsschmerzen oder ist für dich alles alles normal?
Ne, also da, hm, kann ich jetzt für m für mich, also ich ich wüsste es ja noch nicht mal, wenn mir das jemand wenn das keiner sagen würde, also
Mhm.
ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich schon mal vom Schnarchen aufgewacht bin, w wer weiß das schon. <chuckles> Also n nein, keine Ahnung, ähm.
<chuckles> Ja, das stimmt. Nein, aber es kann ja sein, dass dass durch die durch die durch das Schnarchen an und für sich halt der Körper ja 'n bisschen ähm, halt nicht ruhig ruhig ist, ne? Das so 'ne Erholungsphase nicht hundertprozentig stattfinden kann und dass man dadurch vielleicht dann den nächsten Morgen einfach, ähm, 'n bisschen gerädert ist. Es gibt zum Beispiel auch Schlafapnoe oder sowas, ne? Das gibt's ja auch alles. Ähm, deswegen wäre jetzt die Frage, ob du da vielleicht irgendwie, ja, Halsschmerzen hast oder, ja, 'n bisschen
Ja, ja, ne, ne, das also, ich denke also also Apnoe oder sowas habe ich definitiv nicht. Also, das
Das ja schon mal gut. Das ja schon mal gut. Ähm, machst du denn Sport?
Ja, mal mehr, mal weniger. Das war schon mal mehr.
Mhm.
Ähm, 'ne lange Zeit jetzt Wasserball gespielt.
Mhm.
Aber das hat jetzt ich weiß gar nicht, ob das damit was zu tun hat. Also, ich glaube, in der Phase war das auch. Also, ich glaube grundsätzlich
Mhm.
habe ich, glaube ich, irgendwie 'n bisschen Polypen oder sowas, kann schon sein, ne, die müsste ich mir vielleicht auch rausmachen lassen, aber da habe ich jetzt auch keine große große Lust und ob's das am Schluss wirklich ist. Ähm, hm, also körperliche Eingriffe, hm, Ist jetzt nicht so meins.
Ja, das ne, das sollte ja auch wirklich dann das letzte Mittel der der der letzte Option des Mittels sein. Aber vielleicht ich habe davon schon mal, äh, von einigen Paaren gehört. Die haben dann so 'ne Art, äh, Schlaftagebuch gemacht. Der der derjenige, der schnarcht, hat dann aufgeschrieben, was er zum Beispiel übern Tag gemacht hat. Jetzt, ohne zu groß ins Detail zu gehen. Halt einfach: Wie lange hat man gearbeitet, was hat man gegessen? Ähm, gab's Alkohol, ga ga gab's keinen Alkohol, und, äh, der Partner, der von dem Schnarchen dann von dem Schnarchenden betroffen ist, schreibt dann zum Beispiel ein Nachttagebuch, ne? Am nächsten Morgen zum Beispiel: „Ja, ähm, schlecht geschlafen, laut geschnarcht. Äh, wach von 04:00 bis 08:00“, oder irgendwie sowas, dass man da vielleicht einfach mal, äh, Zusammenhänge ergründen kann, woran es denn vielleicht liegt. Oder vielleicht gibt's ja auch Möglichkeiten, dass du mal mehr, mal weniger schnarchst.
Ja, das ist spannend. Spannende Idee. Ja, auf, ähm also, ich meine 'n Tagebuch <chuckles> führe ich eh so bisschen schon. Hm, nicht regelmäßig, aber
Mhm.
aber mal für den den Aspekt, äh, ja also also, Alkohol ist definitiv 'n Teil davon, ne? Also, ich weiß schon, dass wenn
Hm.
äh, dann 'ne Party war und das auch spät wird, äh, dann ist es schon most likely. Also, da da kann ich äh, s sehr wahrscheinlich, dass es passiert. Und aber ich glaube auch nicht, dass ich jeden Nacht schnarche, ne, ne, so ist es nicht, sondern das ist schon
<chuckles>
äh, situativ abhängig.
Ja, das wäre ja dann super interessant und ja auch super hilfreich für dich und auch für deine Partnerin zu wissen: Was sind denn die Umstände? Ich meine, klar. Alkohol, das das das ist ja ähm, das ist ja wirklich allen bekannt, dass das dazu beiträgt, dass der Schlaf erstmal generell darunter leidet und dass bei vielen Männern es dazu führt, dass dann halt einfach die die Rachenmuskulatur noch mehr erschlafft, und man halt einfach dann anfängt mit Schnarchen. Das ist auch wissenschaftlich erwiesen und so weiter. Aber die anderen Faktoren wären ja, glaube ich, für euch super interessant zu wissen. Gibt es denn überhaupt Sachen wenn also, jetzt mal rein fiktiv. Du hast, äh, 'nen Horrorfilm geguckt. Und dann hast du nicht geschnarcht, so. Und dann hast du, ähm, vielleicht noch irgendwie an dein Telefon gedaddelt. Dann hast du geschnarcht. Das wäre ja super interessant für euch.
Äh, interessant <chuckles> interessante Abhängigkeit die du da grade also, theoretisch in Raum stellst. Äh, da würde ja, ja, klar, das ist schon klar, äh, müsste ich ab sofort Horrorfilme schauen. <laughs> Aber, ähm, ja, stimmt. Also, das äh, wie gesagt, Alkohol ja, da das ist äh, ist klar, aber ich das ist kommt ja auch selten genug vor. Also, d d das sage ich jetzt nicht von 'nem von 'nem Glas Wein oder sowas, aber
Hm. Ja, weil 'n rein fiktiv natürlich. <laughs> Mhm.
da passiert das also, da wüsste ich jetzt nicht. Aber wenn's dann mal 'ne Feier gab oder 'n bisschen länger auch geht, äh, dann ist es schon
Mhm.
a puh da rechne ich eigentlich schon fast damit. W wobei manchmal stört sie's ja auch gar nicht. Vielleicht, weil sie auch tiefer schläft in dem Fall, ne, kann auch sein.
Ja. Ja, ich meine, den einen führt's zum Schnarchen, der andere schläft vielleich f äh, 'n bisschen tiefer, wenn man dann doch das 2. Glas Wein getrunken hat. Das bleibt natürlich nicht aus. Ähm, aber habt ihr auch schon mal über über andere Veränderungen gesprochen? Keine Ahnung, Schlafplatzwechsel, also, dass ihr getrennt schlaft, oder, ähm, keine Ahnung, Temperaturänderung oder keine Ahnung. Gab's da schon so 'ne Kommunikation?
Ja, wir haben schon d drüber gesprochen und das ist natürlich auch mal so 'ne Option. Wir haben u unten noch 'n Gästezimmer.
Mhm.
Also, da weiß ich schon, dass auch wenn wenn irgendwas Wichtiges ist oder auch, äh, wenn wenn ich mal irgendwie früh raus muss, habe irgendwie früh 'n Termin, muss vielleicht auch irgendwie nochmal 2 Stunden zum Klienten fahren oder so.
Mhm.
Ja, dann mache ich das eher, weil ich sie nicht stören will. Und dann, ne, weil ich schon um 04:00 aufstehe, oder um 05:00 oder so, ne, dann
Ah, okay. Mhm.
mache ich das eher, ähm oder auch wenn jemand krank ist oder sowas, ne, dann ist man eh noch mal bisschen sensibler.
Klar.
Also, da weichen wir schon aus. Also, ich weiche dann aus. Ähm
Mhm.
finde das jetzt auch nicht so sch
Wie reagiert denn dann deine Partnerin darauf? Also, gibt's dann auch 'nen Kommunikation äh, dass dann wenn du dann aufgrund deines Termins, den du morgens hast und deine Partnerin schläft dann halt alleine, sagt ihr dann: „Das war der erholsamste Schlaf, den ich jemals hatte”, oder ist es dann schon so, dass dann auch was gefehlt hat?
Oh, ne, also, so hat sie das noch nie ausgedrückt. Ähm, nein, eigen sie mag das ja eigentlich schon. Also, das hm, also, auch die z natürlich die grundsätzliche Frage im Raum steht, ähm, macht m trennt man das generell?
Mhm. Mhm.
Äh, hatte ich auch schon mal in 'ner Partnerschaft, äh, war für mich erst mal bisschen befremdlich, aber eigentlich so schlimm ist es nicht, weil äh, wir sind ja zusammen also meistens ist sie eingeschlafen und ich bin dann rübergegangen und aber das geht jetzt in der Partnerschaft schwieriger, weil sie dann wach wird. Also, wenn ich mich dann bewege, wird sie wieder wach. Also des deswegen ist es da keine Option.
Ah. Mhm.
Also wenn, dann muss ich gehen, während sie noch am Einschlafen ist, oder sowas, ne, a f früher.
Okay.
Aber klar, das ist die letzte Lösung, und dass man eben auch n vielleicht auch nur am Wochenende zusammen ist, also
Mhm.
Also die Befürchtung, die ich ursprünglich immer hatte, dass einfach der Körperkontakt fehlt und vielleicht auch einfach weniger läuft im Bett. Ähm, ja, faktisch schon so spontane Sachen. Wenn man zusammen im Bett liegt, läuft eben dann nicht mehr.
Mhm. <chuckles> Ja.
Aber, äh, im Grunde, dann kann's ja schon sein, dass sie ja mal nachts kommt, oder also, so viel weniger fällt da gar nicht aus. Also das die Erfahrung habe ich schon gemacht. Das wäre auch letztlich der
Mhm. Ah, okay.
der letzte Weg. Aber schön ist es nicht. Das ist einfach schön, mit ihr im Arm einzuschlafen. Sie mag das auch. Also das
Mhm. Hey, ist ja im Endeffekt ja auch das das Beste. Da freut man sich ja eigentlich schon den ganzen Tag drauf, dass dann nachts dann dieses Ritual stattfindet. Das ist ja halt wirklich schön. Und vielleicht versucht ihr's halt wirklich einfach mal 2 Wochen lang so 'ne Art Ta äh, Schlaftagebuch zu führen. Ähm, und vielleicht könnt ihr da einfach so 'n paar paar Sachen rausfiltern, weil wie gesagt, ähm, das Schlimmste ist halt wirklich, das dadurch dann räumlich irgendwie getrennt zu werden oder halt tatsächlich irgendwie 'ne Operation dann vornehmen zu lassen, wo man gar nicht weiß, ob's daran überhaupt liegt.
Mhm. Ja, aber das ist so 'ne interessante Idee. Also, dsch a da auf die Idee sin bin ich noch gar nicht gekommen. Ähm, vielleicht hilft's auch ihr 'n bisschen regulärer einzuschlafen. Ja. Prima. Danke für den Tipp un